ใช่ค่ะ เพราะว่าแถวบ้านเราอะ มันเป็นเหมือน เอ่อ ชุมชนตรง เอ่อ รอบ ๆ ข้างเนี่ย คือเป็นภูเขาเนาะ เป็นที่ราบระหว่างภูเขาค่ะ เพราะฉะนั้นอะอากาศมันจะเย็นมาก ใช่ค่ะ ไม่ ไม่เหยือบ หนาวเลยแหละ เออ
อ๋อ อืม อ๋อ ก็คืออากาศมันจะหนาว อ๋อ โอเค มันก็เลยจะต้อง จำเป็นที่ต้องหาอาหารที่มันช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น ก็เลยเป็นเมนู เอ่อ อะไรนะ? ขนมจีนขิงอะไรเนี่ยเหรอคะ? อา โอ้โฮ แล้วมี แล้วอย่างเงี้ยมันอร่อยไหมคะ? รสชาติมันเป็นยังไงอะคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ขนมจีนน้ำยาขิง สำหรับคนที่คุ้นเคยนะคะ เขาว่าอร่อยนะ เพราะว่าเราเนี่ยติดมากเลย เวลาที่แบบคุณแม่จะมาเนี่ย คือเขาจะต้องซื้อไว้ให้แบบทีหลาย ๆ ถุงแล้วเราก็เอามาแช่ฟรีซไว้อะค่ะ
อืม อืม อ้าว เหรอคะ? อืม อา โอเค อ๋อ อันนี้ก็คือ แบบว่า อันนี้แบบว่า ก็คือจะขาย ท ตามที่ ที่ เอ่อ แถวบ้านใช่ พ ใช่ไหมคะ? ไม่ได้ทำเองเนาะ?
เออ อยากกินเมื่อไรก็เอามาคาน ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อุ๊ย ทำเองไม่เป็นค่ะ ในตลาดเนี่ยมีร้านเดียว มีเจ้าเดียวที่ขาย ขายตั้งแต่รุ่นตอนเขายังเป็นสาวจน จนตอนเนี้ยแก่แล้ว เขาก็ยังไม่เลิกขาย มีอยู่ที่เดียวจริง ๆ ค่ะ หาไม่เจอเลยที่อื่น
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ้าว เหรอคะ แสดง แสดงว่า ข แสดงว่า ขายดีใช่ไหมคะ? แบบเนี้ย แล้วก็มีลูกค้าประจำติดใช่ไหมคะ? ยังไงค่ะ? อืม
ใช่ค่ะ ก็ลูกค้าประจำคือ เอ่อ คนในชุมชนนั่นแหละค่ะ เขาก็ขายดีมากนะ ค่ะ อันนี้ก็เป็น 1 เมนูที่แบบ โอย ต้องมากินให้ได้
อืม ค่ะ อ๋อ โอเค ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย อ่า เมนูนี้เนี่ยค่ะ มันมีความโดดเด่นอะไรอีกไหมคะ? นอกจากขิงค่ะ เอ่อ ที่พิเศษสำหรับคุณตอนนั้นน่ะค่ะ

อ๋อ เหรอคะ?
น้ำก็จะใส ๆ ใช่ค่ะ เหมือนกับแบบ ไม่แน่ใจอะ เขา เขามีสูตรในการทำ ผง ผงพริกผงสมุนไพรของเขาเองอะค่ะ เออ แล้วเขาก็เอามาใส่
อืม อื้อฮือ แปลกดีเหมือนกันนะคะเนี่ย เออ ค่ะ แล้วยังไงอีกคะ?
ใช่ ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยจริง ๆ ค่ะ ขนมจีนน้ำยาขิงเนี่ยนะคะ คือเขาจะฝานขิงแบบเป็นแผ่นบาง ๆ บางเฉียบเลยนะคะ ค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะ เขาใช้หม้อหนึ่งเนี่ยหลายกิโล ขิงอะนะคะ ค่ะ
เออ อะฮะ ค่ะ เออ โอ้โฮ แล้วมันไม่เผ็ดแย่เหรอคะ ขิงมันเป็นเผ็ดร้อนใช่ไหมคะ? อ๋อ โอเค
เผ็ดค่ะ ใช่ เผ็ดร้อนเลยแหละ <chuckles> ถูกต้อง ที่คุณถามมาเนี่ย คือใช่เลย เผ็ดร้อนเลยล่ะค่ะ
เออ แล้ว เออ แล้วมัน แล้วมันอร่อยไหมคะ อย่างงั้นอะ ถ้ามันเผ็ดขนาดนั้นน่ะค่ะ?
เอ่อ คือว่า มัน มันไม่ได้เผ็ดเท่าแบบแกงใต้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใน ในความเผ็ด ความร้อนของมันเนี่ย มันก็ยังแบบทานได้ค่ะ ทีเนี้ยก็คือว่า เขา เขาน่าจะแบบมันเป็นสูตรเฉพาะของเขาเนาะ เขาใส่หมูปั้นก้อน เป็นก้อน ๆ ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ คือในน้ำซุปไม่มีอะไรเลย เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะ ก็คืออาจจะเป็น เอ่อ ผงสมุนไพรนะคะ เอ่อ แล้วก็เป็นน้ำพริกที่เขาแบบเอาไปคั่ว แล้วก็มีขิง มีหมูสับ มี อ่า ต้มกระดูก หมูใส่เข้าไป แค่นั้นเลยอะค่ะ แต่ว่ารสชาติมันก็ เอ่อ โดด
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ โอเค อืม อ๋อ อืม ค่ะ อืม โอเค รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ?
เป็นเผ็ดนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็มีความเค็ม ไม่มีความหวานเลย ค่ะ ทานกับ เอ่อ ขนมจีนนะคะ แล้วก็มีถั่วงอก แล้วก็บางคนอาจจะบีบมะนาวตามลงไปสักนิดหนึ่ง เงี้ยค่ะ
อือฮึ อื้อฮือ แล้ว ทำยังไงคะ? อืม ค่ะ อืม อ๋อ ก็คือ
ทานในช่วงหน้าหนาว ฟินมากค่ะ
จะมาช่วยให้ มันช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นใช่ไหมคะ ขิงเนี่ย?